Какие звуки природы ты любишь слушать и почему?
Окей, ну, если честно, я обожаю какие-то контрасты, то есть иногда это может быть А, самое такое звуковое впечатление, которое у меня было- это вот грохот океана. А, это обыс обычно, а, я видел тока 2 раза, мне кажется, если я правильно даже 1 раз, мне кажется, только на Мадейре. Остальное время- это просто море было, и, конечно, там прямо отличается немного. А, прям стоять вот к у какого-то мыса, да, ну типа, какая-то западная точка Мадейры это, и просто вот как-то внизу обрыв, ты можешь вот рука, точнее ногами вот так сидеть там, как от такой маленький ребенок, а, ко который сидит, как оно называется, о, качели и начинает вот так двигать, а, ножками. И там, как это, бьются волны Атлантики, конечно же. И, в принципе, вот этот бриз тоже попадает, м, а, ба Ну, тут уже не звук только, тут еще и запах такой очень приятный, конечно же. И он не только прям успокаивает, мне кажется. Ну, какое-то море успокаивает, а здесь он как-то, не знаю, будоражит, что ли. Он тс прям сильно, да, потому что, ну, море, оно такое спокойное там, не особо там с как-то страшно тебе, да, а океан, конечно, там настолько прям, как будто з понимаешь, что ты такой просто маленький. Конечно, да, а ты вот такая маленький человечек, который там <chuckles> буквально может утонуть там в буквально в секунду. Да.
М. Мгм. <chuckles> Да, да. <giggles> Действительно, да. Будоражит? Мгм. Что-то масштабное, да? <chuckles> Действительно, хотя и в море тоже может, да, <chuckles> даже в луже бывает, увы. Вот, но, конечно, океан- это н не сравнится по масштабу ни с чем другим. И, наверно, тут такой комплекс таких, э, ощущений, да, и вот, э, слуховых, э, и зри зрительных, да, вот, которые ты ощущаешь, вот видя это всё, да. Вот, но, тем не менее, вот если брать звук, а, вот чт что напоминает тебе вот этот, э, звук океана? Вот ты говоришь, что он тебя будоражит, какие чувства он у тебя вызывает?
Мгм. <chuckles> Да. Мгм. Ну, конечно, да. Мгм. О чём? Мгм. М, ну вот этот грохот океана, мне кажется, он, в принципе я люблю вот закрывать глаза под него, то есть, в принципе, это работает как какая-то терапия против, э, тревожности. То есть я, в принципе, очень тревожный человек, очень сильно вот как-то начинаю стрессовать почему-то и, долго думать про что-то, поэтому вот эти звуки моря, звуки океана, э, в принципе, меня очень, а, успокаивают, и хотя бы вот раз, скажем там, 3 или 4 месяца, если получается, я люблю вот путешествовать именно, а, море, потому что, ну, если честно, я вот в детстве достаточно гор повидал, поэтому сейчас уже хочется чего-то другого. Мгм. Да-да-да. Ну, в Казахстане просто моря не было раньше, поэтому, <chuckles> э, типа я всё получил от гор, теперь, конечно, да, период моря. И, в принципе, вот это работает как будто, ну, н вот это вот там университет, который у меня есть, там работа и, конечно, начинает, м, голова болеть ис ис из-за всего этого. И так перезагрузиться от моря, оче оч- это очень приятно. М. Да, конечно.
М. Хм. Окей, период моря. <chuckles> Мгм. Куда-нибудь съездить, да? <chuckles> Да, как ты говоришь, перезагрузиться. Это важно, действительно. И здорово, что ты понимаешь, что тебе нужно, да, что ты можешь как-то вот видеть свои потребности и понимаешь вот, что, допустим, тебе море дает. И вот можешь, э, поехать и насладиться этим видом, процессом, да, нахождения там. Мгм.
Ага. Да. Ну конечно. Да, это прям такая, <chuckles> я бы сказал, оркестра что ли. А, ну
Оркестр, а. <chuckles>
ну в том плане, что там, конечно, там, когда океан вот реально можно увидеть, и это вот прям звучит вообще не так как ты там а у меня это было то есть, м, разница была большая, то есть между этой там Мадейрой, в которой я был, и когда я был вот в каком-то, м где я был не так в Дании был, п Северное море, какие-то другие места. И, в принципе, это вот прям очень даже вот, а, допустим, там Дания есть какие-то волны чаще и, в принципе, очень мелкие, да, и звук п почти что похож, ну, я не знаю, как этот, э, типичный просто такой метроном что ли. А это прям как бы вот этот океан, он такой прям м мощный такой и т раскаты идут какие-то прямо очень большие как бы удары в с о скалы, то есть всё это как бы намного, а, страш страшнее. Но, с другой стороны, тоже вот успокаиваешься и очень круто, чтобы вот как-то, а, медитировать что ли, да.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Очень интересное сочетание, да, что, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, успокаивающе. Вот как это в тебе сочетается, вот эти 2 ощущения, они не конфликтуют между собой?
Мгм. М, ну, наверное, есть какой-то конфликт в этом, то есть, конечно, из-за того, что там, а, я закрываю глаза и конечно там волы волны развиваются, а, разбиваются об скалы, конечно, это всё может как-то вызвать, а, с одной стороны прям страх, что глаза как-то страшно там закрывать, будто бы ты падаешь или еще что-то. А вот вроде бы само, а, сами звуки вот, не именно как они разбиваются, да скалы или же еще что-то, а просто сам звук вот воды и океана он типа такой негромкий, но тоже умиро творяющий такой звук, если честно. И, в принципе, вот как бы очень странно всё это работает, как будто в а, я, скажем, когнитичес когнитический там диссонанс, но не понимаю что происходит, типа. Но, в принципе, м, это, наверное, больше в сторону какого-то глубокой медитации идет, чем, а, там какого-то там тревожности или страха я бы сказал, да.
Мгм. Так, да. Хм. Мгм мгм. М, интересно. То есть, это как бы вот такой, э, комплекс и вот этих разных ощущений звуков, да? Он в такое состояние тебя погружает вот, больше не в страх, а в какую-то медица ме медитацию, как ты говоришь, да? А, интересно, окей.
Мгм. Ну, в принципе, да, так и работает, м, и успокаива
А ты хотел бы жить на море? Ну, или вот на с видом на океан? А, или, может, ты и так живешь уже сейчас?
Мгм. Нет. Я пока что не живу. И конечно, очень бы хотелось, а, жить у океана, то есть мне кажется, это прям супер такой источник энергии, который ты можешь получать то есть буквально. Не обязательно даже как-то купаться в нем. То есть всегда можно просто если, даже как-то представить, да, а, океан же он всегда какой-то разный, то есть если представить, у меня такого не бывало, но я бы хотел вот представить какой-то страшный океан, то есть в том плане, какой-то ночной шторм, или же какой-то прям не знаю, если Да, конечно, там утром еще если выходишь, а, действительно, может быть такое прям очень страшное, если никого рядом нету и такие звуки прям, а, которые вот как-то не знаю, наз наверное, вызывают какой-то первобытный страх, потому что вот, а, <chuckles> эти те звуки, которые, вот, наверное, заставляли, там скажем наших предков, да, как-то там бегать, там молиться каким-то разным богам, то есть. Это, конечно, очень, а, <chuckles> интересно.
Мгм. Точно, да. Вот такое действительно бывает. Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> Да, действительно, если так задуматься, разобрать это всё, то ф много причин есть, да, вот, почему мы так думаем, да, вот, и как бы не всё до конца понятно, и можно исследовать. Но, тем не менее, это интересно, да, этот сам процесс.
И возвращаюсь Мгм. Мгм. Окей, да Да, сам процесс, он всегда остается интересным. То есть ты начинаешь там, а, ну, как ты раньше сказал, да, вот именно комплексное такое бывает, что там звуки, а в как это выглядит, как это пахнет, всё это, да, в комплексе, вот, работает так, что ты, а, можешь сам выбрать, что ты хочешь. То есть хочешь там и сидеть, и, а, как-то, м, для себя взять, как будто это какой-то АСМР для тебя, да, там закрываешь глаза. А кто-то может как-то, не знаю, там заниматься, ну, мотивироваться и заниматься какими-то там, я не знаю, боевыми движениями. То есть я видел людей, которые вот любят к пляжу идти и тоже там боксировать. И тоже, возможно, какой-то, а Интересно, что, да, каждый человек сам выбирает себе, вот, и чем именно заниматься, а, у моря, у океана, да.
Мгм, мгм. Мгм. <chuckles> Место само важно, да? Мгм. М, действительно, да. То есть, э, океан- очень мощная стихия. Вода, в принципе, да, вот что-то загадочное, такая бездна. А, вот, и, в принципе, даже вот если так подумать, да, а, вот даже ученые говорят, что океан исследован меньше, чем, а, там, какой-то ближайший космос, да. <chuckles>
Мгм. Да.
Вот, там. М, поэтому много всего еще там таинственного, да. Это действительно, это что-то такое завораживающее, которое, а, заставляет задуматься, вот, очиститься, может быть, как-то от с других мыслей. <tsk> А, да, поэтому это важно. Мгм.
Ну, это, кстати, да, так. Мгм. Да, конечно. Мне бы еще хотелось, конечно, там попробовать погрузиться тоже, в принципе. Вот эта идея, что, как бы возникает, наверно, образ. Что действительно ты можешь даже находиться в чём где-то, где намного круче, да, чем какие-то там галактики или же космос, как ты говоришь, да. Если он действительно исследован на меньшее количество, чем, а, ну сам океан, ну точнее сам космос, да. Ну, в принципе интересно, типа, давление еще на глубине, наверно, там. Очень так интересно такое ощущение тоже почувствовать. Возможно, какие-то там звуки есть от, как-то, ну в плане дайвинга, конечно же, да. И я, в принципе, там видел, что вот это давление, оно может буквально вот раздавить какой-то шар, буквально, ну, там, футбольный шар, ну он может, точнее футбольный мяч, он может взорваться. Конечно, да. И поэтому всё это интересно. Хотелось бы, конечно, тоже вот, ну, спуститься и попробовать, и звуки какие-то послушать, да.
Мгм, мгм. <chuckles> В плане дайвинга, да? Мгм. На определенной глубине, да, может. Мгм. <chuckles> Ну да, кстати, могут быть, э, совсем другие звуки. Можно китов услышать, да? Они же о общаются на многие, многие десятки десятки километров, да, вот своими этими, а, частотами, да. Это тоже можно услышать, именно находясь в воде. То есть, там совсем другие звуки, конечно. А вот.
Мгм. Ну давай, кстати, да. Да, там Мгм. Ну да, типа еще и новые виды какие-то, то есть там, не знаю, можно найти, наверно, животных, которые вот как будто бы с других планет, да, типа. А вот я видел, м, п кальмары такие прям очень большие размером. А, я видел, ну, какие-то рыбы с прозрачной головой. Вот это я бы хотел реально увидеть. Ну, типа, что-то прям страшное, это непонятное для меня и, в принципе, наверно, эти звуки какие-то. Ну, это, наверно, там, я не знаю, насколько это верно, да. Там там если есть такие какие-то там теории там заговора, что если можно спуститься на достаточно, а, м, далеко, там именно глубоко, то, скорее всего, там есть какие-то там звуки, ну не знаю там, частоты или же просто, а, тебе слышится, как будто это какие-то там звуки из ада. Ну, на самом деле это что-то там, а, что можно, а, физически объяснить. Тоже действительно как-то интересно.
А, да, такое есть. <chuckles> Мгм. <chuckles> Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну, я там ядро пульсирую, да, ты там ближе к земле. А, вот, а, там разные причины могут быть. А по поводу кальмаров я вот вспомнил, э: ты читал, может быть, или смотрел, а, м, там, "Двадцать тысяч лье под водой", а, называется там книга, и есть фильм и мультфильм. По-моему, даже по этой теме. Э, там про капитана Немо. Может быть, слышал. <chuckles>
Да. Мгм. А. Ай, да. Я, всп честно говоря, очень давно, наверное, про это слышал, конечно, но, а, если честно, как-то забыл немного именно эту книгу, то есть. Вроде бы, а, капитан Немо и Как называется ж ж
Мгм. Ну, там вот, "Двадцать тысяч лье под водой", что там к нему попали люди, там они с корабля упали. В общем, и, там довольно интересная история. Ну вот в плане даже звуков, да. То есть там, а, тоже, как бы, а, они там постоянно в подлодке путешествуют под водой, и там разные ситуации, как бы, случаются. И вот они тоже исследуют подводный мир, иногда выбираются на поверхность, и, в общем, это такая захватывающая книга. А, вот. И как-то вот почему-то в этом контексте вспомнилось <chuckles> про океаны. <sniffs> Да.
А этот. Да. Окей. Окей. Ага. Окей. Мгм. <chuckles> Ну, в принципе, да, очень интересно, конечно. Такие там фильмы, конечно же, ну, точнее там, книги и, ну Я б мне кажется, я полностью забыл это, <chuckles> полностью. Но я могу вспомнить про какую-то там, не знаю, там "Пираты Карибского моря", да, тоже. Хотелось бы, конечно, там побывать, м, в океане, в том смысле, именно на лодке, да, каком-то, и там почувствовать себя каким-то там пиратом. Ну, в принципе, вот, наверно, есть такое, что некоторые вот
Мгм. <giggles> Тоже, да. Мгм. И тут сразу вот, э, эта музыка, да, <chuckles> с этим Джеком Воробьем вспоминается, которая, вроде бы, не связана напрямую с природой, да? <chuckles> Ну вот, э, как бы, вот когда, допустим, на корабль какой-то заходишь, возможно, она играет в голове, да? Та-да-да-тан, та-да-да-тан, та-да-да-тан, та-да-дан. <chuckles> Вот это всё. <chuckles>
Да, конечно. <chuckles> Конечно, да. Ну да, конечно. <laughs> Да-да-да. Именно вот эта песня, да, и, наверно, вот, интересно, что природа вроде бы вот, да, конечно, как ты говоришь, не пр не напрямую связана с некоторыми звуками, да. Ну, допустим, вот когда ты оказываешься в каком-то там, джунгли, тоже там какие-то там звуки Маугли или же какие-то там. Конечно, всё это может вспомниться. Ну и космос, конечно же, там. Если ты находишься, возможно, какие-то там, э, там, <chuckles> да, возможно, там Ханс Циммер начинает играть, когда ты уже там оказываешься где-то. <chuckles> В принципе, это всё тоже интересно, что, а, мы ассоциируем некоторые именно звуки природы, как точнее природные места какие-то с, а, песнями или же композициями, да. Понятное дело тоже.
Мгм. Мгм. А! Да-да-да. <chuckles> Да, да. И вот удивительно, как вот это вдохновляет музыка природы, да, э, соз создавать музыку композиторов. Вот тоже вот, а, Ханс Циммер- он же, а, в я думаю, вдохновляется вот какими-то, а, природными явлениями и показывает это, вот, в своих как бы оркестровых произведениях, да, которые потом становятся, а, хитами, да, и очень известными композициями.
Мгм. Ага. Мне кажется, да, потому что он не полностью как-то ощущается, что он что-то прям сразу новое делает пр Но в том плане, что, а, звуки, да, кот которые он делает, конечно, там используют, там, пианино и всё такое. Но мне кажется, всё-таки он как-то использует, а, природные звуки тоже. Ну, типа, ну как, не знаю там, м, это что-то не именно просто берет природу и как-то добавляет, да. А мне кажется, вот как бы вот этот кул, который есть в, допустим, э, "Пиратах Карибского моря", да. Этот пульс, который идет, вот мне кажется, он тоже как бы, м, восхищается, скорее всего, Циммер в этот момент какими-то там именно грохотом, кстати, же этих <chuckles> океанских волн, возможно. Или же там, там каким-то там, не знаю, рёвом, там каким-то штормом. Поэтому, в принципе, очень интер интересно, что композиторы тоже, а, могут это как-то переводить в, ну, композиции уже, там, оркестры. Поэтому тоже, там, какой-то там виолончель это тоже можно переводить, а, какие-то там, м, грохоты океанов. Ну, это действительно интересно, что композиторы так делают.
А. Мгм. Да-да. <chuckles> Возможно. Мгм. Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. Да, и это может вызывать похожие эмоции, когда мы наблюдаем за природой, действительно. Спасибо большое, что поделился, а, вот такой эмоциональной темой. Было интересно поговорить с тобой.
Мгм. Конечно. Да, спасибо тебе тоже, было действительно интересно. Пока-пока.